Yakın, bize de yakın. Eee, ve Madrid'de, iii, yenilmesi gereken bazı yemekler var kesinlikle. Madrid'in tapasları mesela; barlardaki bazı ünlü barları var. Oradaki tapasların kesinlikle denenmesi lazım. Bir de Churro. Churro con chocolate. Evet. Ç ama özellikle çikolata, eee, sıcak çikolatayla beraber yenilmesi lazım.
Nedir? Evet. Tamamdır. Churro. Bunların hepsini not alıyorum, biliyor musun? I gezimde kullanabilmek için. Çok teşekkür ederim. <chuckles>
Ya <chuckles> Rica ederim. Ya, Madrid bence, Barcelona kesinlikle, eee, dışarıda yaşayan biri olsaydım; ben İspanya dışında, ben de Barcelona'ya gelirdim. Çünkü en turistik bölge orası. Ama Madrid de kesinlikle bence gelinmesi, görülmesi gereken bir yer.
Evet. Bir sonraki durağımız olur, o da. Neden olmasın?
Yani neden olmasın? Ben kesinlikle öneririm. Hem gastronomik açıdan hem Madrid'in merkezi bambaşka bir şehir. O Kraliyet Sarayı olsun, Bernabéu ru Bernabéu ruhu olsun; Madrid de bence hoş. Tabii 2 günden fazla değil bence. Madrid 2 gün yeterli gezmek için.
Hı hı. Evet. 2 gün yeter, tamam. Bir dahaki gelişimde Madrid'e gelip Madrid'e de 2 gün ayıracağım mutlaka. Bir de şu ge şu geldi aklıma şimdi. Biz bu konuda seninle benziyoruz. Bak, sen de gittiğin yere bakıyorsun, yediğin yemeğe bakıyorsun ve o yemek nerede yenir, ona da bakıyorsun, değil mi? Yani, ben çok bakarım mesela. O çok önemli bir detay çünkü. Hani, öylesine bir yerden yemek istemem. Bunu en iyi, en gerçeğe yakın, en verimli neresi yapıyorsa gidip oradan yemek isterim. Çünkü tadı bence orada çıkar. Hani
Evet. Kesinlikle, gezmen lazım. Hıı. Hı hı. Hı hı. Evet, evet, kesinlikle öyle. Çok, çok önemli. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle öyle! Kesinlikle! Ya, bir de şöyle bir olay var; eee genelde ziyaret edilen yerlerde bir turistleri avladıkları kısımlar var. Bir de bilinmeyen aslında asıl noktalar var, gidilmesi gereken. Eee, yani her yerin ke kendi şeyi var. Atıyorum, Madrid'e me şehir merkezine gidersen orada
Nasıl? He. A! Hı hı.
eee, kalamar sandviçi çok meşhur. Kalamar bocadillo kalamar. Ama şehir merkezinde pahalıya satıyorlar ve turistleri kekliyorlar. Asıl mekânı bir tık daha köşede, köhne yerlerde. Aynen öyle. Ve onları da bilmen lazım aslında nerede olduklarını. Biraz sıkıntı o.
Evet. Tamam. Hı hı. Daha köhne yerlerde yiyeceksin aslında, değil mi? Ben artık o yüzden ne yapıyorum, biliyor musun? Bakıyorum mesela, gideceğim yerde ne yenir, diye. Sonra onu, kaldığım yere ya da akşam yemeğinde bulunacağım araya da aratıyorum ve kendim buluyorum.
Ne yapıyorsun? Hı hı. Hı hı. A, ne güzel!